ค่ะ วันนี้มีเรื่องอยากจะมาระบาย แล้วก็ขอคำปรึกษาหน่อยอะค่ะ ถ้าเกิดว่าคุณมีคำแนะนำอะไรดี ๆ หรือว่าเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็บอกมาได้เลยนะคะ ยินดีที่จะนำไปปรับใช้ค่ะ ค่ะ คือตอนนี้เนี่ยกำลังคิดอยู่อะค่ะว่า เอ ตัวเองเนี่ย ควรที่จะกลับไปเรียนต่อปริญญาโทดีไหม? เพราะว่าตัวเองเนี่ยก็จบมานานแล้ว จบปริญญาตรีมานานแล้วล่ะค่ะ แต่ว่า เอ่อ ที่ไม่ได้มีเวลาไปต่อปริญญาโท เพราะว่าวุ่นกับงานอยู่เนี่ยน่ะค่ะ เนี่ยแหละค่ะ แล้วก็ตอนนี้ก็คิดว่า ตัวเองเนี่ย พอเริ่มจะมีเวลาบ้างแล้ว ก็เลยคิดอยู่ว่า เอ จะกลับไปเรียนปริญญาโทต่อดี หรือว่าจะลงเรียนเป็นคอร์ส คอร์สออนไลน์ไป เพื่อที่จะพัฒนาตัวเอง อะไรแบบเนี้ยค่ะ อืม เอ่อ พอจะมีคำแนะนำได้ไหมคะ?
อืม อืม ครับ ก็มีครับ มีคำแนะนำให้เยอะเลย แต่ว่าก่อนอื่นเลย ก็ต้องขอชื่นชมก่อนเลยนะว่า คุณเนี่ยคือเป็นคนที่มีแบบ อ่า
อือ
เป็นคนที่สามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้ตลอดเวลานะครับ ก็ถือว่าเป็นคนที่เยี่ยมยอดมากเลยนะครับ ก็ไม่หยุดที่จะเรียนรู้ในสิ่งต่าง ๆ อะครับ ถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปมากเพียงใดอะครับ อันนี้คือก็ต้องขอชื่นชมก่อนนะครับ แต่ทีนี้ครับก็อยากจะ อ่า ฟังเรื่องราวหน่อยนะครับ ว่าคือ อ่า ตอนนี้คือมีเหตุผลอะไรน่ะครับ หรือว่ามีแรงจูงใจ อย่าง แบบไหนนะครับ ที่แบบทำไมต้องมีการกลับไปเรียนต่อน่ะครับ อ่า เรา เราสามารถที่จะทำงานไปโดยตลอดเลยได้ไหม? หรือว่าเรามีแบบ อ่า สิ่งไหนที่มากระตุ้นให้เราที่จะอยากเรียนต่อ? ขอฟังเรื่องราวหน่อยนะครับ
ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ได้ค่ะ อือ ได้เลยค่ะ คือก็ต้องบอกก่อนอะนะคะว่า อ่า ตัวเองเนี่ยจบมาทางด้าน อ่า logistics อะค่ะ แล้วก็พอจบมาเนี่ยก็ได้ทำงานที่บริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งก็ทำงานมาเป็นเวลายาวนานมาก ๆ เลยค่ะ 16 ปี แล้วพอทำงาน ตอนที่ทำงานตอนแรก ๆ อะค่ะ เราก็ไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับด้าน logistics อะนะคะ แรก ๆ เลยเนี่ยเราทำงานไปทางด้านไฟแนนซ์เสียมากกว่าค่ะ เหมือนกับแบบ เอ่อ ดูงบ เอ่อ การเงินของ อ่า ลูกค้า อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งถามว่าตอนนั้นน่ะเราทำได้ไหม เราก็ทำได้เพราะว่าเราก็มีเรียนไฟแนนซ์มาเหมือนกันค่ะ แล้วพอทำงานไปสักระยะหนึ่งมัน เราก็ได้ย้ายไปอยู่แบบ customer service อะค่ะ แล้วเราก็ จริง ๆ อะ เราก็รู้สึกชื่นชอบในด้านนี้นะคะ ด้วยความที่เราก็มีประสบการณ์ในการ เอ่อ คอยดูแลลูกค้ามาก่อน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วพอใกล้ ๆ เอ่อ เมื่อไม่กี่ปีมาเนี้ย เราก็ได้กลับมาทำงาน เอ่อ ด้านที่เราจบมาก็คือ Logistics มันก็มีอะไรที่เปลี่ยนไปหลายอย่างเลยค่ะ จากตั้งแต่ที่เราจบมาอะนะคะ เรา เราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดว่า เอ๊ะ เราควรที่จะไปเรียนต่อหรือว่าเรียนเพิ่มดีนะ เพื่อที่ อ่า จะได้เอามาต่อยอดกับงานที่เราทำ ณ ตอนนี้ด้วย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็เลยคิดอยู่ว่า แต่ว่าถ้าเรียนปริญญาโทเนี่ยมันก็ใช้เงินเยอะเหมือนกันนะ หรือว่าเราต้องการแค่ เอ่อ ประกาศนียบัตรหรือเปล่า เอ่อ เรียนเพื่อที่จะพัฒนาตัวเอง ไม่ได้อยากจะได้ใบปริญญา แล้วก็ เอ่อ ลงเรียนเป็นคอร์สออนไลน์ดีไหมนะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพื่อที่จะ คือเรียนเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็นำมาใช้กับงานต่อไปอะค่ะ ไม่ได้อยากได้ จริง ๆ เราไม่ได้อยากได้ใบปริญญาอะไรเลยอะค่ะ เราก็เลยคิดอยู่ว่า แล้วเราจะไปทางไหนดีอะคะ?
อืม อืม อืม อืม อืม อืม ครับ โอเค ก็เข้าใจเลยแล้วครับว่า อุ๊ย ผมว่าคุณเป็นคนขยันมากเลยอะครับ คือ คือแบบว่าตั้งใจที่จะเอาแบบความรู้จากการเรียน หนีเอามา มาพัฒนาในเรื่องของการงาน การอาชีพต่อ อันนี้ก็ต้องขอชื่นชมมากเลยนะครับ อืม แต่ทีนี้ครับก็อยากจะให้ อ่า ลอง น ชั่งน้ำหนักดูก่อนเนาะ หรือว่าลอง อ่า ตัดสินใจเรื่องของระยะเวลาก่อนก็ได้ครับว่า โอเค ถ้าจะเรียน ป.ตรี เนี่ยครับ มันอาจจะเรียนตามเวลามาตรฐาน ก็คือ 2 ปีครับ แต่ แต่ทีนี้อะคือถ้ามันสามารถที่จะเรียนจบก่อน อย่างเงี้ย มันก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเหมือนกันครับ อา อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งของการ เรียน ป.โท เนาะ แต่ว่าถ้าเผื่อเราเรียนเป็นคอร์ส อย่างงี้ไปอะครับ เป็น เป็นการลงเรียนออนไลน์ อย่างเงี้ยครับ อ่า เราก็ต้องมาชั่งน้ำหนักดูเนาะว่า อ่า มันใช้เวลาเรียนนานไหม? ผมว่าเรื่องเวลานี่มันก็สำคัญไม่แพ้กันเนาะ ครับ อืม ก็คือแบบว่า เออ อันไหนมันใช้เวลาเรียนได้รวดเร็วมากกว่ากัน แล้วสามารถทำให้เราแบบเอาวิชาพวกนั้นน่ะเอามาประกอบในอาชีพได้ทันทีนะครับ อ่า ถ้าเผื่อเป็นการลงเรียนแบบคอร์สออนไลน์ เขาอาจจะมีการสรุปมาให้ด้วยในตอนท้ายไงครับว่า โอเค สำหรับบทเรียนเนี้ย อ่า มันอาจจะมีเนื้อหาที่ค่อนข้างเยอะ แต่ว่าโคชคนนี้อะ คือเขาอาจจะสรุปมาเป็น เป็นช็อต เป็นช็อต เป็น ชอยซ์ ให้แล้วอะครับ หรืออาจจะทำให้เราเกิดความเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นนะครับ อาจจะแตกต่างจากการเรียน ป.โท ก็ได้นะ เพราะว่า ป.โท นี่ สมมติว่าถ้าเผื่อ อ่า คุณบอกว่าคุณจบ ป.ตรี มานานแล้ว ถ้ามีการ อ่า พูดตรง ๆ นะ หลงลืมความรู้บางส่วนไปบ้าง แล้วก็เราต้องมีการปรับจูนความรู้ที่เคยเรียนมา ก็ต้องมารื้อฟื้นก่อนนะครับถึงจะสามารถเรียนปอโตได้ ป.โท ได้ครับ เพราะว่าเรียน ป.โท เนาะ มันก็ ต มันก็ต้องเอาความรู้พื้นฐาน ความรู้จาก ป.ตรี มา มาต่อยอด ไรงี้ครับ ถ้ามันมีบางรายวิชาที่เรา อ่า อาจจะหลงลืมไปแล้วต้องมารื้อฟื้น อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการ อ่า เรียนนี่ที่ค่อนข้างที่จะนานกว่านะครับ แบบมันไม่มีใครที่จะมาสรุปบทเรียนให้เรา เราต้องทำเองทั้งหมดนะครับ อันนี้ก็เป็นข้อแตกต่างในส่วนนี้ แล้วก็ลองเปรียบเทียบ ค อ่า เรื่องของค่าใช้จ่ายในการเรียนก็ได้ครับ อา ถ้าเกิด อะ เรียนเป็น ป.โท เนี่ย อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงหน่อย แต่ว่าการลงเรียนเป็นคอร์สนะครับ อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้าง อาจจะต่ำก็ได้ ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะลงคอร์สเรียนของโคชท่านใด ก็อยากจะให้ชั่งน้ำหนักของ 2 เรื่องดู นี้ดูก่อนนะครับ อืม
ค่ะ ขอบคุณค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ใช่ค่ะ ค่ะ อือ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม อืม ค่ะ ค่ะ โอ้โฮ ค่ะ พอคุณพูดมาแล้วเห็นภาพมาก ๆ เลยค่ะ ดีมาก ๆ เลยค่ะ พอคุณพูดมาแล้วแบบ เอ่อ ใจเราเนี่ยก็เอนเอียงไปทางออนไลน์ ลงเรียนคอร์สออนไลน์มากกว่าอะค่ะ พอนึกถึงตอนที่แบบ เอ่อ ถ้าเกิดว่าเราจะต้องไปนั่ง กลับไปนั่งเรียน กลับไปนั่งค้นคว้าหาความรู้เองเหมือนแบบ เหมือนเข้าเรียน ป. ว ป.โท เนี่ยเรารู้สึกว่า โอ้โฮ ไม่ไหวเลยค่ะ ด้วยการที่เราก็ทำงานไปด้วย ใช่ไหมคะ จะให้เรามานั่งทุ่มเทค้นคว้าหาความรู้เอง คือเข้าห้องสมุดบ่อย ๆ แบบนี้เราก็คงไม่ว่างขนาดนั้นน่ะค่ะ คือคุณพูดมาก็ถูกทุกอย่างเลยอะค่ะ ทำให้เราเห็นประเด็นมากขึ้นเลยค่ะ ว่าจริง ๆ แล้วเนี่ยเราต้องการอะไรที่สะดวก รวดเร็ว แล้วก็ดีมาก ๆ เลยนะคะ ถ้ามีคนเขาสรุปออกมาให้เป็นข้อ ๆ แล้วก็เข้าใจง่าย สามารถที่จะหยก อ่า หยิบยกประเด็นเข้าไปใช้งานได้เลย แบบเนี้ยค่ะ ก็เราก็เอนเอียงไปทางด้าน เอ่อ คอร์สออนไลน์มากกว่า แล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ย มันก็สามารถที่จะนำไปต่อยอดกับงานที่เราทำได้เลย ไม่ต้องกลับไปนั่งค้นคว้าหาความรู้ หรือว่าอะไรอีก อะไรแบบเนี้ยค่ะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่าใช้จ่าย ใช่เลยค่ะ พอคุณพูดมาทำให้เราแบบ เออ จริงเนาะ เพราะว่าค่าใช้จ่ายของ ป.โท เนี่ยมันไม่ใช่น้อย ๆ เลยนะคะ โอ้โฮ 1 ปีเนี่ย ก็ 500,000-600,000 อยู่เหมือนกันนะคะ ซึ่งตอนนี้เราก็ไม่ได้มีเงินขนาดนั้น พอคุณพูดขึ้นมาแล้วก็ใช่เลยค่ะ ถ้าอย่างงั้นเนี่ย จิตใจตอน นี้ เนี่ยเราก็อยากจะแค่ลง เอ่อ เรียนคอร์สออนไลน์ เพื่อที่จะนำความรู้มาพัฒนาแล้วก็ต่อยอดในงานที่ทำต่อไปมากกว่าค่ะ โอ้โฮ พอได้ฟังคุณแล้ว ก็คือมีความคิดที่ชัดเจนขึ้นมาเลยค่ะว่า จริง ๆ แล้วเนี่ย เราไม่ต้องการใบปริญญา เราไม่ได้ต้องการที่จะไปนั่งลงเรียน ไปนั่งแบบ โอ้โฮ เสาร์ อาทิตย์ ที่แบบแทนที่เราจะใช้เวลาพักผ่อนหลังจากที่จันทร์ถึงศุกร์เนี่ยเราทำงานมาเหน็ดเหนื่อยแล้ว แล้ว โอ้โฮ แค่คิดเราก็ขยาดแล้วค่ะ เราจะต้องไปนั่งเรียนเต็มวันทั้งเสาร์และอาทิตย์ แบบ นี้ไม่ไหวแน่ ๆ เลยค่ะ แล้วมันไม่ใช่เป็นเวลาที่แบบ เอ่อ แป๊บเดียวด้วยนะคะ การเรียน ป.โท เนี่ย อย่างน้อยก็ตั้ง 1 ปี 1 ปี 12 เดือน โอ้โฮ เท่ากับว่า นอกจากที่เราจะทำงานจันทร์ถึงศุกร์แล้ว ไปลง เรียน อีกเสาร์อาทิตย์เป็น เวลา 1 ปี โอ้โฮ ตาย คือเราแค่คิดเราก็ขยาด แล้วล่ะ ค่ะ ก็ เรียนออนไลน์น่าจะ ตอบ โจทย์เราที่สุดค่ะ โอเคค่ะ
อืม อืม อืม อืม อืม อืม อืม อา อืม ครับ ก็นั่นแหละครับ คือเราอาจจะลอง อ่า มองหาเรื่องของหน่วยงานในการทำงานด้วยเนาะว่าแบบเราจะลงเรียนแบบไหนอะครับ เพราะว่าบางที อา ถ้าเราสมมุติทำงานในหน่วยงานข้าราชการ หรือว่าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อย่างเงี้ย คือถ้าเรียน ป.โท อย่างเงี้ยครับ ผมว่ามันน่าจะปรับเรื่องของฐานเงินเดือนเพิ่มขึ้นได้นะครับตรงนี้ อาจจะ อ่า ได้รับความนิยมมากกว่าการลงเรียนคอร์สออนไลน์พวกเนี้ยครับ แต่ว่าถ้าเผื่อเราทำงานอยู่ที่บริษัทเอกชนนะครับ อ่า เขาก็อาจจะ อ่า นิยมในการ ล อ่า ลงเรียนคอร์สออนไลน์ก็ได้ อย่างเงี้ย คือเพียงแค่ต้องการเอามาเสริมทักษะในการทำงานมากยิ่งขึ้นน่ะครับ อาจจะไม่สามารถที่จะปรับในเรื่องของฐานเงินเดือนเอกชนได้ แต่ว่ามันก็ต้องมี อ่า ทักษะออกสกิลที่เพิ่มขึ้นเนาะ เพราะว่าการทำงานเอกชนบางครั้งอาจจะต้องแข่งขันกับเพื่อนร่วมงานค่อนข้างที่จะหนักหน่อยนะครับ ก็ลองเปรียบเทียบในส่วนนี้ดูหน่อยนะครับ อืม อยากจะให้ชั่งใจเนาะว่า การเรียนแบบไหนที่จะเหมาะมากกว่ากันน่ะครับ จริง ๆ แล้วมันน่าจะมีในเรื่องของปัจจัยที่เยอะกว่านี้นะครับ แต่ว่าก็เอาหลัก ๆ เพียงแค่ 3 อย่างก่อนก็ได้ เดี๋ยว อ่า ก็จะมีการเสริมให้เป็นบางอย่างนะครับ คือถ้าเผื่อชั่งน้ำแบบ เรื่องของ อ่า หน่วยงาน อย่างเงี้ย คือคุณ คุณพอที่จะ อ่า ตระหนักถึงได้ไหมครับ?
ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ได้เลยค่ะ พอคุณพูดมาแล้วก็จริงเลยค่ะ คือเราอะ ก็ทำงานบริษัทเอกชนน่ะค่ะ ไม่ใช่ เอ่อ หน่วยงานรัฐ หรือว่า เอ่อ ข้าราชการ อะไรอะนะคะ แล้วก็แน่นอนค่ะ การที่ได้ใบปริญญามาเนี่ย เอกชนเขาไม่ได้สนใจตรงนั้นน่ะค่ะ มันไม่ได้มีผลกับเงินเดือนเลย สิ่งที่เขาต้องการ ก็คือ ทักษะในการทำงานมากกว่า ซึ่งก็ขอบอกตามตรงเลยอะนะคะว่า คอร์สออนไลน์เนี่ย น่าจะตอบโจทย์มากกว่าเยอะเลยค่ะ แล้วก็ไม่ต้องทำให้เราเนี่ย ต้องไปนั่งเรียนอะไร เอ่อ ทุกวัน แค่ เอ่อ ลงเรียนคอร์สออนไลน์สั้น ๆ แล้วก็นำความรู้เหล่านั้นเนี่ย มาใช้กับงานได้จริง อันนี้เนี่ยน่าจะดีกว่าค่ะ ก็ โอ้โฮ วันนี้เนี่ยขอขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ ที่มารับฟังกัน แล้วก็ยังให้คำแนะนำดี ๆ เยอะแยะตั้งหลายข้อ แบบเนี้ยค่ะ เดี๋ยวเราจะนำไปพิจารณา แล้วก็ปรับใช้ แล้วก็ไปดูว่า มันจะมีคอร์สออนไลน์อะไรที่เหมาะสมกับเรา แล้วก็ เอ่อ มีเวลาที่เหมาะสมกับเรา แบบนี้อะค่ะ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ วันนี้ทำให้เรารู้สึกสบายใจขึ้นมากเลยล่ะค่ะ
อืม อืม อืม ครับ คือถ้าเผื่อพูดถึงเรื่องการลงเรียนคอร์สออนไลน์ หรือว่าเรื่องของการเรียนต่อ ป.โท นี่ การเรียนต่อ ป.โท มันก็ดีเหมือนกันเนาะ อาจจะทำให้เรามีเพื่อน มากขึ้นน่ะครับ เพราะว่าเราได้กลับไปสู่รั้วมหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่งนะครับ แต่ทั้งเนี้ยทั้งนั้นก็ต้องชั่งใจดูว่า คุณเหมาะที่จะเรียนกับ อ่า ลักษณะแบบไหน? ยังไงก็ให้กำลังใจ ก่อนนะครับ สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ ขอบคุณครับ
ค่ะ ขอบคุณมากเลยค่ะ สำหรับกำลังใจ ก็มันช่วยได้มากจริง ๆ ค่ะ ขอบคุณนะคะ ค่ะ สวัสดีค่ะ